Só coisas pequenas, do tipo: "Ai vou nesse show." Ou tipo: "Vou sem saber como eu volto para casa hoje". Sabe, esse tipo de coisa. <laughs>
Aham. <laughs> É uma coisa importante não voltar para casa. <laughs>
É, é mas aí ali nos seus 20 anos tal, você fala: "Ah, eu vejo qualquer coisa, eu durmo na casa de alguém. Senão eu fico na balada até de manhã eu vou para padaria". Sabe? Aí sim, mas aí tinha zero medo, né. O que tinha era a vontade de estar na rua. <laughs>
<laughs> É. Hã. Aham, <laughs> aquela coisa de de jovem que não pensa muito, né, age.
É, e que, assim, tipo, também se você não der uns pulos e fizer umas coisas na loucura, você acaba não fazendo, né.
É verdade.
Então, nessas situações eu já fui assim. Eu já saí à noite com amigos sem saber, exatamente, como a gente ia voltar para casa e se ia, mas É, exatamente, assim, tinha táxi mas ninguém tinha dinheiro, ninguém ia ligar para o rádio táxi, né. Então, tinha aquele pacto secreto de: "Bom, qualquer coisa a gente fica até o bar fechar, anda vagarosamente para uma padaria 24 horas e fica lá até, ser, tipo, tranquilo pegar um ônibus e voltar para casa." <laughs> Isso eu já fiz.
Porque não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha nada. <laughs> Aham. <laughs> Até aquele 1º ônibus que passar, né, para casa. <laughs>
É, isso eu definitivamente já fiz. Agora grandes mudanças de vida, de trabalho, de faculdade, de relacionamento, tal. Eu tento ter o mínimo de respaldo, assim, sabe. Eu posso dar esse pulo sem saber exatamente qual o resultado, mas se eu precisar voltar eu tenho para onde voltar.
Hum. Aham. Aham.